Correcto, es que tiene que ser un aprendizaje, y en eso basamos, en no tomarlo personal. Eso es un aprendizaje para ti, de que bueno, tú, primero que todo, tienes que estar segura de que tú hiciste toda la investigación, la parte escrita, y la parte artística, todo está completo, que tú investigaste, y estás consciente, de que el proyecto está completo. Luego, ya te dan la la retroalimentación, y entonces, empiezas como a a desglosar por partes: "Bueno, la retroalimentación, fue por esto, pero sí, tal vez, en esta parte, tenía algo que no estaba bien, pero no, ya sé que en el otro proyecto lo voy a hacer. Voy a pintar esta línea entonces, de esta manera", si eso fue la retroalimentación que te dieron. Y también, cuando te den la retroalimentación, si tú no estás de acuerdo, preguntarle a esta persona, que te dé un poco más de de contexto. Sí, que te: "Bueno, pero si esta línea, no está dibujada bien, pero dígame por qué, ¿es por el lápiz A, o por el lápiz B?", eh, sí, ta Que tengas esa opción, de hablar con la persona, que te da la retroalimentación, y sentirte segura cuando le vayas a preguntar: "Quisiera que me explicara, por favor, más a fondo, qué fue lo fallido que es, que usted notó en este proyecto. Y qué puedo hacer, para mejorar la próxima vez".
Ujú. Ya ve Sí, sí, la verdad, eh, ahora que lo pienso, a veces me, em, cuando cuando antes, me daba una que otra sugerencia, yo lo tomaba más, como dices, como un aprendizaje, pero ahora, que fue como más explícitamente, mm, una reletro una retroalimentación negativa, pues ahora, en vez de tomarlo como aprendizaje, lo tomé como algo personal. Y ahora, pues tengo que aplicarlo, más bien tengo que aplicarlo, la siguiente clase a: "Okey, voy a hacer el trabajo, voy a investigar correctamente". Y eso sí, voy a intentar replicarlo, sí. Igual
Sí. Sí. Claro. Claro. Y, eh
Igual, ¿crees que me p puedas decir, em, ¿qué crees que pudiera yo hacer? Para que esto pueda replicarlo, en mis demás
Mm. Ujú. Ujú.
eh, esto me sucede mucho, en en proyectos en general, no solamente en esta clase, ¿qué podría hacer yo?
Sí. Ajá. Ah, okey.

No, claro, claro. La verdad, entiendo lo que me dices, que, em, eh, el que yo me lo tome personal, la verdad, no tiene mucho sentido. Sólo, que sí me cuesta un poco de trabajo, porque
Sí. Claro, no es fácil.
Sí, porque, a eh, como que, mm, cuando me me había halagado mis otros proyectos, yo me había sentido muy bien, y como que se me y se me subieron los ánimos. Y ahora, pues, me siento totalmente lo opuesto, la ver Si te soy muy honesta.
Ujú. Claro. Claro. No, es aprender a separar, y eso toma tiempo. De pronto, haz ejercicios de respiración, piensa profundamente. Es, eh, aprender o identificar qué fue lo útil de esa crítica, o de ese tono de esa persona, que te hizo esa crítica, y aplicarlo en los en el siguiente proyecto, para que no te vayas a sentir de esa manera. Bueno, pero, te dijo si te fue mal por esto, y esto y esto, pero hubo otras partes del proyecto, que sí fueron buenas, no fue todo el proyecto fallido, tampoco. Entonces, no lo tomes de que, te va a ir mal, de que lo fallaste todo. Lo anteriormente, lo habías hecho bien, lo puedes seguir haciendo bien. Es aprender a discernir un poco, eh, los comentarios que no fueron tan tan positivos, y tratar de aplicarlos para tus siguientes proyectos.
Claro, eso tiene mucho sentido. La verdad, creo que voy a intentar aplicar esto de eh, de replantear mi mi forma de verlo, y pensar que, como tú mencionas, que que no todo está mal, que tengo una una base, o un fundamento sólido de conocimientos, en esta clase, y puedo replicarlo después. Pero la verdad, me entra todavía la duda de, mm ¿Cómo crees que debería en un futuro, sentir menos miedo a la retroalimentación? Porque la verdad, lo siento seguido.
Ujú. Correcto. Correcto. ¿Lo sientes muy seguido? Bueno, en un futuro es tú debes estar segura de ti misma, de q primero, que el proyecto que vas a presentar, tiene todas las bases que te pidieron, para empezar. Sea el dibujo, y sea la parte escrita. Si tú estás segura, de que lo investigaste bien, de que hiciste todas las búsquedas, y que tu proyecto está completo y concreto, como la profesora lo pidió, ya con esa seguridad que tú vas a sentir, la retroalimentación que te va a llegar, eh, algo que no sea tan positivo, en ese momento, de pronto, tú tal vez, lo vas a tratar de enfocar, en algo que sea útil para la siguiente vez. ¿Sí?
Claro, okey. Entonces, entiendo tú dices, tomar más bien, la retroalimentación negativa, como un aprendizaje.